Com certeza, e acho que, assim, também, não é uma coisa que controla a minha vida, não é que eu tenho essa ansiedade o tempo inteiro, mas tem alguns momentos, principalmente quando as coisas ficam muito tensas em relação acho que a guerras principalmente, porque eu tenho tanta gente querida espalhada pelo mundo, e aí você fica pensando, "Meu não é possível que a gente está em 2025 a gente está falando de guerra né"?
Exato. Uhum. Sei. Uhum. Exatamente, né. Sabe, uma coisa que talvez possa te ajudar, né, você falou que tem amigos, também, né, que estão em algumas outras partes do mundo, mas, eh, assim, não sei quanto contato você tem com esses amigos, para dar 1 dica, mas a dica que eu te daria seria, para acalmar o seu coração, né, 1, ter 1 kitzinho, sabe, aqueles kit guerra?
Hum? Hum? Uhum. Aham.
Tipo comida que você sabe que nossa, eu não gosto, mas para emergência seria legal ter, ah, as comidas enlatadas, não é que são aquelas <chuckles> famosas comidas eternas, comida enlatada, deixar água acumulada, tipo barrinha de proteína, sabe, essas coisas, deixa em 1 mochilinha, para você ficar tranquila, ter certeza que seu passaporte está em dia, passar essas informações para os seus amigos, eu acho que a parte do passaporte é ainda mais importante, né, passaporte, documentação em dia, uma bolsinha. Sabe, aquelas mochila velha que a gente não usa, né, deixar um monte de coisa lá dentro, que pode ser útil para uma super emergência, e a pessoa só ter que pegar o passaporte para sair, eu acho que isso é o ideal, você passar essa informação para os seus amigos, para os seus familiares e para você mesma, e tentar ao menos ter essa calma, né, no espírito de que se acontecer alguma coisa, eu estou mais ou menos organizada, estou segura, também, né, tentar para controlar um pouquinho essa ansi ansiedade e esse medo, fazer um pouquinho de meditação, conversar com você mesma nesse momento, "Olha não tem nada que eu possa fazer, não vou me estressar, seja do jeito que for, eu estou organizada", para ver se isso melhora um pouquinho esse controle da ansiedade viu? E esse medo né, porque a ansiedade vem dessa instabilidade.
Sei. Aham. Sim. Água. Uhum. Aham. Uhum. Certo. Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Sim. É.